Comment dire? C'est c'est ass c'est assez fin et subtil mais heu, le faire de façon logique un peu comme je viens de le faire là. Je pense que ça ne t'apporte ta rapportera rien, parce que, heu, tu peux i les les les 2 côtés de la balance s'équilibrent et on peut dire: «Oui mais heu, logistiquement c'est pas bien mais, en fait, heu, quand même, qu'il a un frère ou autre», et puis tu as quand même, ça ça sent un petit peu que tu as quand même envie d'en avoir un. Même ce, en laissant ton fils de côté, tu as quand même envie. Heu, moi je pense que si, vraiment un conseil que je peux donner, c'est à un moment il faut trancher la question et le plus vite est le mieux à mon sens. Heu, moi si j'étais toi, je un jour quand, heu, tout le monde à la maison, je dirais: «Écoutez je vais faire une balade». Tu poses tout, téléphone, tout absolument tout. Heu, tu pars à un endroit où tu es toute seule, tu pars à pied. Tu vas à un endroit où tu es toute seule et cette question tourne et au moment où tu sens une la balance que ce soit d'un d'un, c du côté du «oui» ou du côté du «non», un peu plus tu sens que, tu vas plus vers «oui, je veux je veux en avoir un ou non». Hem, intérieurement, ton instinct presque, hein, tu vois? Tu es vraiment seule, ton instinct tranquillement
Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Oui, <chuckles> complètement, complètement, ouais, ouais. Oui, oui, oui, oui. Mmh mh. Mmh mh.
Et ben alors, tu auras ta réponse. Parce que, si le la logique peut pas résoudre cette question-là, à à aucun moment, à aucun moment et et si c'est la logique qui le résout et c'est là où j'aimerais t'avertir là-dessus et je trouve que c'est important. Là, les regrets viendront. Si c'est au fond de toi et que c'est un «non» et bah c'est un «non» et tu auras pas de regrets. Si c'est un «oui», mais que la logique te dit: «Ah beh non». Alors là tu auras des regrets pendant très très longtemps et c'est peut-être les pires des regrets, surtout sur la la conception d'un enfant et faire venir un être au monde. Hem, après, heu, c'est c'est je sais, c'est un conseil peut être un peu léger, heu
Mmh. Mouais, je pense que tu as raison. Mmh mh, mmh mh. Ouais, je pense que tu as raison. Mmh, mmh mh. Non, pas du tout, non, non, non, je je prends ça, heu, je te remercie beaucoup hein. Ça c'est, heu, je trouve que c'est très clair et heu, ça m'aide aussi pas mal et heu, je le prends avec beaucoup de de bienveillance, hein. Non, non, merci beaucoup, hein, heu
Et et et et je je sais que j'aurais pu te dire quand même encore en parler avec monsieur ou pas, mais c'est vrai que, heu, à un moment il faut que toi, tu tu aies une position tant que tu es pas positionnée en disant c'est «oui ou c'est non», voilà! Tu tu peux pas convaincre monsieur derrière en disant: «Beh, heu, en fait je sais pas trop quand même, heu, qu'est-ce qu'on fait?» Voilà déjà te positionner et puis faire, faire atten faire confiance un peu à ton instinct, je pense, ouais.
Complètement. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais, carrément. Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui, oui, non, mais je je prends bien note de ce que tu me dis et je te remercie beaucoup pour ton écoute et heu, et ça me paraît, heu, tout à fait raisonnable et heu, ouais c'est je pense que c'est le mieux à faire. Merci beaucoup ça m'a fait du bien de te parler de de ça en tout cas.
Beh mmh. Beh, il y pas de quoi et je te souhaite tout le bonheur du monde.